Ah, <sighs> j'aurais vraiment besoin de conseils parce que je me demande si c'est moi le problème ou si ce sont mes compagnes, j'ai heu, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé mais, heu, j'arrive à un certain point, heu, quand je suis avec, heu, avec mes chéries, elles me parlent du mariage et j'ai l'impression que c'est une espèce de d'une échelle graduée où, heu, dans 1 an, il faut être fiancés, dans 2 ans, il faut être mariés, dans 3 ans il faut être, heu, il faut avoir des enfants. J'ai l'impression que enfin moi ça me ça me stresse finalement.
Ouais. Ouais. Ouais. Je comprends je comprends totalement. Heu, parce que tu, heu, tu as quel âge actuellement pour qu'elles te te posent, heu, ce genre de, heu, de questions?
Ah, <blows air> bah, moi j'ai j'ai 22 ans. J'ai 22 ans et heu, voilà je suis heu, c'est vrai que j'ai l'impression de, comment dire? De, mmh moi j'ai envie d'un petit peu de faire un peu comme le schéma de mes parents, tu vois? Qui se sont mariés tard et heu, moi j'ai vraiment une pression. Alors là, je suis avec quelqu'un depuis, heu, depuis 3 ans hein, heu, que j'ai rencontré, heu, à l'armée et heu, c'est vrai que là, j'ai l'impression que, mmh, heu, 3 ans, non, je te dis des bêtises, ça fait 2 ans. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des espèces d'attente qui sont, heu, qui sont même stressantes pour moi, hein.
D'accord. D'accord. Mmh. Ouais, oui je comprends je comprends, en plus, tu, heu, tu es encore, heu, relativement jeune. Heu, t elle elle te pose, heu, ces questions parce qu'elle a, mmh, elle a une envie particulière, heu? Parce que, est-ce qu'elle a le même âge que toi aussi, heu, peut-être?
Oui, elle a le même âge, bon, elle a quelques mois de, heu, non, elle a elle a 2 mois de plu 2 mois de moins que moi, donc on a vraiment le même âge, mais, heu, c'est vrai que, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est une espèce de pression sociale ou, heu, si, heu, c'est parce que ses amis, heu, l'ont fait ou peut-être que ses parents se sont mariés tôt, mais, heu, j'ai j'ai j j'ai du de plus en plus de mal à à subir ses pressions et ça me met en doute même sur, heu, mes sentiments. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Oui, oui, je vois je vois très bien surtout que, bon, hein, c'est vrai que, heu heu, la génération actuelle, enfin, cette génération, ce nouveau monde dans lequel on vit, heu, les gens ont tendance à justement, heu, faire un petit peu l'inverse, heu, des, heu, parents, à, heu, ce enfin en tout cas, heu, toi, tes parents se sont mariés un peu tard, mais à l'époque, heu, il y avait beaucoup de gens qui qui se mariaient assez jeunes, heu, surtout les femmes, beh qui étaient, heu, relativement des des des mères au foyer, mais, hem, c'est surtout, heu, vis-à-vis d'une indépendance, c'est le fait de v vouloir profiter de la vie et je pense que, peut-être, c'est ton cas. Est-ce que tu as essayé d'échanger, què qu'elle est ressorti un petit peu de la enfin, qu'est-ce qui est ressorti de la conversation que tu as eu avec ta, heu, ta copine à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle recherchait?
C'est là que c'est là que j'ai besoin de conseils, parce que j'ai l'impression, en fait, que les que si les échéances ne sont pas respectées à temps, heu, je suis un peu sur la sellette. Donc, heu, ça me ça m'angoisse, heu, ça m'angoisse, heu, déjà par rapport à elle, parce que je l'aime, et puis, heu, ça me stresse parce que je me dis, heu, en fait, pour être honnête avec toi, je je l'ai proposé en mariage, heu, il y a 1 an, donc ça fait je suis fiancé depuis 1 an.
Ah. Oh. D'accord.
Mais, heu, j'arrive pas à passer le cap pour le mariage, heu, j'ai peur j'ai peur, en fait, heu, et je me dis, heu: «Est-ce que je suis pas trop jeune» quoi. À 22 ans, heu, de se marier, heu, c'est c'est jeune, enfin, je sais pas ce que tu en penses.
Heu, ou oui, heu, après, heu, mon opinion, heu, personnelle c'est une chose, mais, heu, c'est surtout, heu, toi ce que tu recherches et heu et ce que tu as envie d'accomplir, heu, ce que tu as vécu et peut-être les rêves que tu as et heu, les craintes que tu peux avoir du fait de te marier et que ça t'empêche de d'accomplir des, heu, des projets peut-être personnels. Est-ce que tu en as, d'ailleurs, heu, à ce niveau-là? Parce que tu t'es tu l'as déjà demandée en mariage, donc ça montre tout de même un investissement de ta part. Heu, et que tu es prêt à en tout cas à franchir le pas? Ou peut-être, heu, justement tes projets personnels font que, heu, tu te dis, si je suis marié, je pourrais pas les accomplir en fait?
Ah c'est tu tu touches, heu, une corde sensible hein, hem. Je dois t'avouer que je suis un petit peu terrorisé, parce que j'ai envie de faire une carrière, heu, dans la gendarmerie. J'aimerais bien intégrer le le GIGN, tu vois ce que c'est? Voilà, heu, voilà, et j c'est vrai que ça serait un de mes rêves, heu, ça a été un de mes rêves d'enfant et heu, c'est encore un un rêve aujourd'hui, mais j'ai je me dis que c en fait j'ai je je la trouve beaucoup trop indépendante par rapport à ses choix. Je me dis, heu, elle a pas l'étoffe d'une, heu, d'une, hem, d'une femme qui suit, heu, son son mari un petit peu partout avec les opérations extérieures ou qui puisse attendre. Parce que, tout à l'heure, tu me parlais de de femme au foyer, heu, moi je trouve que c'est le métier, heu, le plus noble qui puisse exister. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère, heu, qui m'a éduqué, qui a été au foyer, mais grâce à elle, j'ai pu bien manger. Heu, elle m'a appris les bonnes manières, et ça je je lui en suis toujours, heu, reconnaissant aujourd'hui, et heu, c'est vrai que peut-être qu'on mentalise un petit peu sa relation avec, heu, ce qu'on a connu avec sa mère, comment comment dire, comment, hem, sa mère s'est comportée avec soi-même et on se on on on puisque finalement on n'a pas trop d'exemple à comparer, heu, mis à part, heu, ses proches.
Oui, oui, je vois très bien. Oui. Oui. Oui. Et oui. Tu appliques, heu tu appliques, heu, ce que tu as vécu. Hem
Alors c'est pas vraiment ce que j'applique ce que j'ai vécu, mais c'est vrai que c'est un modèle comme, heu, ton père ou ta mère sont sont des modèles pour toi. Tu comment ont agi ton père, comment ont agit comment ont agi tes parents, bah, tu ou tu reproduis un petit peu le schéma ou bien tu te tu es en opposition totale et tu ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, heu, les personnes, heu, qui se mariaient tôt avaient des enfants qui se mariaient tôt, et heu, des parents qui ont des enfants tôt, ont des enfants qui ont, heu, enfin qui ont les enfants font des enfants également assez tôt.
O Oui. Oui, oui c'est, heu, on on s'inspire ou, en tout cas, effectivement, heu, comme tu disais, c'est, heu, c'est un modèle, c'est un moule, heu, dans lequel on on se met, heu, donc pour toi, le le le problème de de l'engagement, heu, vient de de ton fait, mais c'est surtout, heu heu, par rapport à à la personnalité, au final? Ou alors, heu heu, au au fait que tu t'inquiètes un petit peu de ta ta partenaire? Du fait qu'elle pourra pas, heu, assumer en tout cas, un rythme de vie lié à ton activité?
Bah, exactement. Exactement. En fait, je la je la vois pas suivre je la vois pas tenir, heu, l'école pendant 9 mois ou 12 mois. Je la vois pas je la vois pas attendre, en fait, et je je me dis: «Si je suis affecté, heu»
Mmh.
«dans un, heu, dans un espèce de de trou comme, heu, je ne sais pas, heu, Besançon, Charleville-Mézières, heu heu, ça peut être un petit peu problématique». Alors que si on est habitué à vivre dans une grande ville, ça peut-être un peu ef effrayant et ce que je peux comprendre, en fait. Je me mets souvent je me mets peut-être à sa place un peu trop et ça me fait peur.
Oui. Oui, oui oui. En fait, heu, l'engagement vient, heu, vient à la fois effectivement, heu, de ce que tu as vécu, ce que tu as vu, heu, vis-à-vis de de tes parents, mais aussi, de ta situation actuelle et heu et heu, de ton inquiétude, heu, vis-à-vis de ta compagne et après c'est une bonne chose parce que tu te soucies d'elle aussi, heu, d'un dans un un certain sens. Heu, est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que toi, tu as discuté de ton cas particulier? Heu, que c'est, heu, lié à ton projet, heu, professionnel et quelque chose qui, heu, qui t'anime? Est-ce que tu en as discuté avec elle? Est-ce que voir si elle elle serait prêt prête à à faire ce sacrifice pendant, heu pendant, heu, ta formation?
Elle me dit que, oui, mais, heu, tu sais quand tu as un espèce de d'intuition ou de feeling, heu, que tu tu sens que c c'est pas vraiment vrai, tu vois? Parce que toute sa famille est, mmh, habite dans les environs où elle habite. C'est vraiment une, heu, une provinciale, enfin comment dire pas, oui une provinciale, c'est une grande ville où on habite, mais, heu, hem. Enfin, nous sommes en province hein, comme tu as compris hein, nous sommes pas, heu, dans la région parisienne. Heu, c'est une, heu, une pure provinciale et je la vois p je la vois pas, heu, déménager, heu, changer de vie, en fait, tout simplement. Je j'ai du mal à à me à me projeter. Donc, heu, c'est vrai que je me dis, heu, souvent: «Est-ce que je fais un choix de carrière ou un choix sentimental?» et j'ai remarqué que souvent ça j'ai l'impression que c'est souvent le choix qu'on doit faire dans une vie. Est-ce qu'on choisit sa carrière ou sa vie sentimentale? Je sais pas ce que tu en penses.
Mmh mh. Oui. Oui. Bah, je je, déjà, je pense que, peut-être, que tu aurais, heu, une agréable surprise, heu, peut-être en échangeant avec ta ta compagne et voir si, effectivement, les appréhensions que tu as sur, heu, comment elle pourrait réagir, ou alors, heu, du fait, heu, qu'elle refusera parce qu'elle n'est pas de ce milieu-là, je pense que déjà, tu peux avoir une agréable surprise à ce niveau-là. Après, je je pense que que ce peu importe l'âge au final, hein, heu, sur, heu, l'engagement, là, du mariage, ou de ton projet, heu, professionnel, heu, ça te concerne, il faut qu'effectivement ton choix à ce niveau-là t'appartienne, mais si tu peux concilier les 2, à la fois, ce projet personnel et heu, ta relation, à en fonction du niveau d'importance que tu y mets et que que tu as, heu, je pense que tu il y a toujours la possibilité de concilier l les 2. Mais il faut que ce choix t'appartienne et que, heu, et que tu tu tu t'assures de ne pas avoir de regret, parce que c'est ça qui peut te ronger sur le long terme et heu, effectivement, heu, un petit peu t'impacter.
Ouais, en discuter, qu'est-ce que tu en penses d'en d'en discuter avec ses proches, enfin avec sa famille, est-ce que c'est une bonne idée? Ou je devrais plutôt voir avec elle directement? Ou peut-être même en parler à un psychologue, ça peut être une une idée?
Oui tu oui tu tu peux toujours tu peux toujours demander de l'aide, heu, auprès de tes proches et heu, effectivement un professionnel. Heu, cependant même si, heu, enfin, c'est c'est mon avis personnel mais, heu, si, hem, si ta famille et cetera n'ont jamais forcément vécu, heu, ta situation même si le le professionnel, heu, peut peut-être, heu, t'accompagner là-dessus je je pense que ce choix, heu, t'appartiendra dans tous les cas, de se voir, heu, savoir si, heu, effectivement tu veux, heu heu, te consacrer pleinement à ton, heu, à ton projet, heu, professionnel et abandonner ta relation, heu, personnelle ou alors, heu, réussir à concilier les 2. Ça c'est, heu, je pense que c'est un choix qui t'appartient.
Ah tu vois, je suis jeune, mais je suis pragmatique et j'ai j'ai vu beaucoup d'histoires dans ma vie, des gens qui ont choisi le sentimental et puis, heu, finalement qui se retrouvent, heu, divorcés, heu, 30 ans, trente cinq ans et finalement qui ont fait le mauvais choix. Alors, autant il y a aussi des belles histoires hein, des gens qui ont choisi, heu, le sentimental et tout a tout fonctionne, ils sont encore mariés, mais il y a souvent aussi des gens qui ont choisi leur carrière et puis, heu, qui se retrouvent sans rien, heu, niveau sentimental. Ce qui est assez, heu, ce qui est assez effrayant, donc aujourd'hui, c'est vrai que
Oui.
je sais pas trop quoi choisir donc, heu, oui on va je vais essayer d'en d'en discuter un petit peu avec elle, pourquoi pas avec, heu, avec ses proches, heu, qui la connaissent sûrement mieux que moi finalement hein.
Oui, heu, mais, heu, surtout surtout ne, heu heu, ne te mets pas de pression, il n'y a pas d'âge en tout cas pour, heu heu, pour faire des choix, heu, il faut qu'ils t'appartiennent, et heu, et je pense que c'est, heu, toujours bien. Chaque relation est différente et heu, et heu, c'est toujours bien en tout cas d'en discuter avec la personne avec laquelle on est, et peut-être que ça amènera à quelque chose de de bien.
OK bah écoute, heu, je vais essayer d'appliquer, heu, tous tes conseils et puis, heu, en tout cas, je te je te remercie bien de de m'avoir aidé, ça a été, heu, très formateur pour moi.
Bon courage, merci à toi.
Merci.